อ๋อ ก็เหมือนให้มาช่วยร่วมงานกันเนาะ แล้วเขา ก็ ต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยใช่ไหมครับ ก็ถือว่าดีเลยเนาะแบบนี้ อืม
อา ใช่ค่ะ ใช่เลยค่ะ ทีนี้เนี่ย ก็เลย อ่า เพื่อนก็แนะนำว่า อ่า วิธีการวาดทำยังไงนะคะ ก็ เราก็พอดีได้ทำหนังสือ อ่า เป็นลักษณะเหมือนเราต้องวาดเป็นรูปหนังสือนิทานเป็นการ์ตูนนะคะ สำหรับนิทานอีสป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะคะ เขาก็มอบหมายให้เราทำเรื่องหนึ่ง ส่วนเพื่อนก็วาดเรื่องอื่นไป อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะวาดคนเดียว คือทั้งเล่มเลย ก็คือ อ่า นิทานอีสป แล้วก็ อ่า ตอนนั้นที่จำได้ว่าเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่า เราจำได้เป็นพิเศษ ก็คือเด็กเลี้ยงแกะน่ะค่ะ อืม
ครับ อือฮึ ครับ อืม อือฮึ ครับ